जी, जी, ऐसे तरीके भी होते हैं, बाहर खाने के जो सुरक्षित होते हैं। मान लीजिए अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह में हम जाते हैं ना, जहाँ पे खाना हाइजीनिक होता है अच्छा होता है। वो मतलब फूड सेफ्टी का वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं और क्या होता है ना, आज के टाइम में ऐसा बहुत कम हो गया है ना। फूड पहले के टाइम में मैंने देखा था कि मतलब हर रेस्टोरेंट में और होटल में जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो जाकर चेकिंग वगैरह करते थे, खाना वगैरह कैसा बन रहा है। लेकिन जी, अब तो वैसे होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें
जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। अब तो, हाँ। इसमें रीज़न ये हो गया ना सर, इसमें रीज़न क्या है कि सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ। अब आपके पे लोड तो इतना हो गया। मैं उनकी गलती नहीं कहता फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स की या फूड सेफ्टी क्वालिटी चेकर्स की जो है ना, उनकी गलती मैं नहीं कहता। अब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हमारा शहर की मैं तो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। लगभग-लगभग साढ़े 3 लाख बच्चे यहाँ पे बाहर के पढ़ते हैं। नीट और जेईई का इंडिया का नंबर वन कोचिंग हब है हमारा शहर।
जी, जी। जी, जी अच्छा। जी, जी। त हा। जी, जी। वाह! जी। जी, जी। अच्छा।
आप समझ गए होंगे।
जी, जी, बिल्कुल। और कभी-कभार
तो अब यहाँ पर लगभग हैं जी?
जी। कभी-कभार ऐसा भी होता है ना बाहर मतलब खाने के तरीके होते हैं ना, वो हम बदल भी सकते हैं। सुरक्षित और टेस्टी भी बना सकते हैं होटल वाले। जैसे कि अगर वो ध्यान रखें ना, कस्टमर की सेफ्टी का और ये जिसका सब हाइजीन का तो वो लोग अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा ये चीज़ मतलब होटल में क्या होता है ना कि वो लोग सोचते हैं कि मतलब
अभी जी। जी। जी, जी, जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ये तो ये तो अपने आप करने की चीज हो गई ना कि कोई अपने अपनी इच्छा से करे। लेकिन यहाँ पर बेईमान लोगों का कोई ब ठिकाना थोड़ी है।
जी जी, बिल्कुल। जी जी, वो लोग बिल्कुल सोचते हैं ना कि मतलब कैसे भी मतलब सिर्फ बनाकर कस्टमर को परोस दिया जाए खाना और बस पैसे लेकर हमारा काम जी। कुछ भी दे देते हैं मतलब इतने सारे जी, अपने
हाँ। जी, जी। कुछ भी दे देते हैं यार, कुछ भी दे देते हैं। तो अब बिल्कुल, बता रहा हूँ ना यार इतना गंदा काम है, इतना गंदा काम है भैया क्या बताएँ। मतलब
जी, जी।
इतना बड़ा शहर है, साढ़े तीन तीन लाख बच्चे बाहर के पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। साढ़े 3 से 4 लाख बच्चे।
जी जी। जी।
और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर कितने हैं? 3
जी, जी।
और कम से कम भी 1,000 के ऊपर क्लाउड किचन यहाँ पे चलते हैं। कितने रेस्टोरेंट हैं, कितने ढाबे हैं। कहाँ-कहाँ 3 बंदे जो हैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के, कितना करेंगे? कितना चेक करेंगे?
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। जी।
तो आप ऐसे मान लीजिए अब कुछ हो तो सकता नहीं है। है ना? तो गवर्नमेंट के बात, फिर भी बाहर खाना मजबूरी है मान लीजिए। तो ऐसे क्या तरीके आपके पास हैं, वो अपनाते हैं, जो कि खाने को सुरक्षित भी कर सकें और स्वाद भी अपना बरकरार रहे। आपकी नजर में है कुछ ऐसे उपाय?
हाँ, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। खाने को

जी, जी, बिल्कुल, मैंने भी सुना था ये चीज़।
आप प्लेटफॉर्म उठा के देखिए अंदर कंटामिनेशन इतना भयंक फैल रखा है जहाँ पे सब्ज़ी-वब्जी काटते हैं। चीज़ वग़ैरह की डाई डाइसिंग होती है, पनीर डाइसिंग होती है, उसके नीचे कीड़े चल रहे हैं, लिटरली कीड़े चल रहे हैं सर।
हाँ। जी, जी। जी, जी। जी, बिल्कुल, मैंने भी ये सुना था।
हालत ये हो रही है। कोई साफ़ सफ़ाई का नहीं है। बाहर तो खाना जब पक के आता है हमें क्या पता है अंदर क्या पका रहा है वो?
हाँ, हाँ, बिल्कुल।
किस ग्रेड का मटीरियल काम ले रहा है? इससे बढ़िया तो रोड साइड जो ढाबे होते हैं ना सर
जी, जी। हाँ, हाँ।
मतलब सबसे पहली चीज़ तो मैं तो यही देखता हूँ सर कि कहीं पे खाना खाने जाए ना, तो वहाँ पे पहली बात तो डीपफ्रीज़ नहीं होना चाहिए।
जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो डीपफ्रीज़ अगर अगले बंदे के पास में नहीं होगा। तो वो प्रिज़र्वेटिव और प्रिज़र्व करके नहीं रख पायेगा।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा।
और दूसरा दूसरा सर खूब भीड़ होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि रोज़ फ्रेश लेके आए और रोज़
जी, जी, बिल्कुल।
डिस्पोज़ हो जाए। तो मैं तो सीधा-सीधा एक फॉर्मूला निकाल लिया है। कि भीड़ में जहाँ पे भीड़ हो वहाँ जाओ और जहाँ पे डीपफ्रीज़ नहीं हो, ओपन किचन हो वहाँ जाओ। आपका क्या मानना है इसके बारे में?
हाँ, हाँ, जी। जब कि जी, जी। हाँ, हाँ।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
जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।
आपने देखा हो <coughs> आपने देखा होगा उनके पास वेंडर होते हैं, वो डेली-डेली जो फ्रेश सामान होते हैं वो लाकर देते हैं। क्योंकि कस्टमर को क्या है कस्टमर को काफ़ी ध्यान होता है। क्योंकि वो अगर उनका
जी। हुँ, हुँ। जी। जी, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। <clears throat>
जी, जी अगर रेस्टोरेंट अगर
मैं 5 स्टार फैंसी रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं रोड साइड जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, ढाबे टाइप जहाँ पे मतलब भीड़ इतनी रहती है कि डेली का लाओ डेली डिस्पोज़ ऑफ करो।
जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी।

औ ओपन किचन हो, मतलब किचन हमारे सामने पक रहा है, जो कुछ बन रहा है ना सामने बाहर ही कढ़ाई है, बाहर ही ब तंदूर-वंदूर सब बाहर ही लग रहा है। हमारे लिए एक्सेस है कि क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या पका रहा है?
काफ़ी सारे जी, जी, हाँ और बाहर का खाना बिल्कुल भी ये सेहत के हिसाब से तुम मेरे हिसाब से कोई अच्छा रेस्टोरेंट होए या खराब हो, सेहत के लिए हमें बाहर ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा है, वो सब मसाले जी। वो क्या होता है बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, बॉडी में फैट बढ़ जाता है और वो हार्ट अटैक वगैरह ये सब का कारण बन जाता है। तो अगर आप आज अगर अपने सेहत का ध्यान रखेंगे ना तो बढ़ती उम्र में क्या होगा? वो सही होगा। तो ये सब बाहर का उल्टा सीधा खाना से और जो मसाले जो यूज़ हो रहे हैं ना आपने देखा होगा, ज़्यादातर वो जो मसाले है ना वो बाजार से ना वो चीप वाले मसाले लाते हैं, जो सस्ते होते हैं और आपने न्यूज़ में ये चीज़ सुना होगा, कि मसालों से वजह से ना बहुत सारी बीमारियाँ और कैंसर वगैरह हो रहे हैं, तो हमें वो सब मसालों का ना सेवन करना नहीं चाहिए और घर पे जो खाने होते हैं ना
जी। हाँ, हाँ। हाँ। नहीं, नहीं, वो तो सही बात है, सर, सही बात है। हाँ। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही बात। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, सही बात है सर। हाँ, हाँ। जी, जी। आपने जैसे प आपने कहा कि आपने कहा कि आप पहले खाना खाते थे बाहर, पहले खूब खाते थे, तो जैसे आप अ, फ्रेक्वेंटली खाना खाते थे तो आपको कोई दिक्कतें हुई हैं ऐसी? कि भाई कोई सेहत से संबंधित या एसिडिटी से संबंधित?
जी, जी। हाँ, ऐसी दिक्कत मुझे हुँ। जी, जी एसिडिटी और गैस से संबंधित मुझे परेशानियाँ हुई हैं, जैसे कि मैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह में गया, तो खाने के बाद में क्या होता है ना आपको ना उस टाइम काफ़ बैठे रहते हो आप, आप बैठे-बैठे खा रहे हैं, दोस्तों के साथ में हम हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, जैसे कैफ़े वगैरह में काफ़ी जाता था पहले तो दोस्तों के साथ में काफ़ी सारे चीज़ें मैं खा लेता था, चाइनीज़ वगैरह हो जाती हैं ये सब। तो खाने के बाद क्या होता था ना काफ़ी देर बैठने की वजह से और हम टाइट कपड़े वगैरह पहने रहते हैं, जीन्स वगैरह पहनकर। जी, घर पे क्या होता है आराम से बैठकर खाते हैं, वो अपना जो घर का जो कपड़ा होता है ना ट्रॉउज़र वगैरह लूज़ कपड़ा। लेकिन बाहर जी, जी, तो बाहर में क्या होता है ना जो ऑउटफिट हमारा टाइट होता है, जीन्स वगैरह तो उसकी वजह से ना गैस भी बन जाती है। तो वो सब तेल मसाला जो है ना आज के टाइम में जो है ना, वो पचता नहीं है मुझे, तो मैं तेल मसाला ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहता हूँ। तो अ, गैस की मुझे दिक्कत हुई है इसके कारण मैंने बहुत झेला है और गैस के प्रॉब्लम की वजह से सुबह-सुबह क्या होता था ना पहले कि पेट खिड़ दर्द शुरू हो जाती थी। जैसे ही मैं सुबह उठता था ना मेरा पेट दर्द होता था मेरा काफ़ी, तो उसकी वजह से मैंने डॉक्टर वगैरह दिखाया, तो बोला बाहर का कम खाया करें। तो उस वक़्त से मैंने कम खाना छोड़ दिया, तो आपके साथ कभी ऐसी दिक्कत कुछ हुई है?
जी। हाँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। सही है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। ठीक बात है। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, वो लूज़ लूज़ ऑउटफिट में खाते हैं। जी। सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ।

अब तो जैसे मान लीजिए कि उम्र भी हो गई तो ज़्यादा मैं बाहर खाता ही नहीं हूँ, मोस्टली अवॉयड ही करता हूँ मैं तो खाना बाहर खाता ही नहीं है नॉर्मली, लेकिन जब पहले हॉस्टल में रहते थे हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो उस वक़्त तो मजबूरी थी बाहर खाना। कई बार जैसे मान लीजिए कि म मेस में कुछ ऐसा नहीं बना कि खा ही नहीं पाए, मेस तो सरकारी मेस आप जानते हैं कैसी होती है।
जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जी। हाँ। जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल।
तो कई-कई बार तो ऐसा होता था कि खाना खाने लायक ही नहीं होता था मेस का, तो फिर बाहर जाके किसी ढाबे पे या किसी भोजनालय में खाना पड़ता था, उससे भी समस्या तो रहती थी सर, मतलब खाना, खाने के बाद अनकम्फर्टेबल ही फील होता था, मतलब रेगुलर जो आप स्टेपल फ़ूड खा रहे हैं ना उसके अलावा अगर कुछ इधर-उधर जाते हैं ना आप तो
अच्छा। हाँ। जी, जी। जी। हाँ। जी। जी।
अ, अनकम्फर्टेबल होता ही था और मैं तो बहुत बरसों बाहर रहा हूँ, बाहर खूब खाना खाया है तो उसके कोई मतलब सुखद परिणाम मुझे मिले नहीं, कोई मतलब ऐसे कहे ना कोई कि भाई क्या अनुभव रहा? तो मेरा तो अनुभव अच्छा रहा।
जी। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अनुभव अच्छा होता है बाहर का खाना खाने का।
तो मेरी तो मतलब मेंटैलिटी जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सही बात है। आप सही कह रहे हैं।
कभी-कभी जी, कभी-कभी होता है ना देखिए आप कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना कभी-कभार एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है कि चलो यहाँ पे हम जाकर खाते हैं, तो हमें खाना सही नहीं मिलेगा, तो कभी-कभार आपने देखा होगा ना कि घर जैसा रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। क्या होता है घर की जो महिलाएँ होती हैं ना उन्होंने मतलब छोटा-मोटा स्टार्टअप कर लिया होता है, आज आप जोमाटो वग़ैरह में देखा होगा कि जोमाटो में या स्विग्गी में आपने देखा होगा ना तो घर की महिलाएँ हैं, वो स्टार्टअप कर लेती हैं, है कि नहीं? तो घर से आपको डायरेक्ट खाना बना हुआ होता है। तो कभी-कभार क्या होता है ना बाहर का खाने का जो आपको लेके जो वो अनुभव रहता है ना वो काफ़ी सही हो जाता है, क्योंकि अगर घर की महिलाएँ आपको बनाके दे रही है ना ऑनलाइन अगर आप आर्डर करते हैं, तो जोमाटो या स्व तो डायरेक्ट घर से भी बनाया हुआ खाना कभी-कभी आ जाता है आपको, जैसे क्या होता है ना घर को कोई ऐसा नाम रख लेती हैं जैसे ये किचन, मॉम्स किचन ऐसा करके वो घर से महिलाएँ बनाके देती हैं तो कभी-कभी ये सब भी जो अनुभव होता है काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा लगता है, चलो घर वाली फीलिंग आती है खाने में और कभी-कभी आप
जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ! वो बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।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 हाँ, हाँ। हाँ। सही बात। उसको उसको क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ये जो होता है ना आजकल ये यंग लड़के वगैरह भी खूब चालू कर रहे हैं ये काम। हमारे यहाँ पे जैसे कोचिंग वगैरह का बहुत प्रभाव है, तो बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं, बहुत सारी मॉम्स हैं, वो ये सब बहुत ब बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे तो, हमारा तो भाई कोचिंग के मामले में फेमस है ऑल इंडिया में हमारा जो शहर है वो।
क्लाउड किचन बोलते हैं। क्लाउड किचन। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल आजकल हाँ, हाँ। जी, अभी कुकिंग की जो रेसिपी वग़ैरह ये सब कोचिंग भी चल रही हैं, तो ये क्लाउड किचन नाम का एक जो बिज़नेस है ना, वो काफ़ी अभी चल रहा है।
जी, जी, जी। हाँ, क्लाउड किचन, दैट्स इट दैट्स इट, क्लाउड किचन क्लाउड किचन की ही बात कर रहा था मैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था एक्चुअली क्लाउड किचन का ये।
जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी।
जी, जी आपने याद दिलाया अच्छा।
और बाकी

जी, मेरे पास तो यही उपाय है देखिए, अगर आप किचन के अगर ओनर हैं ना, तो अगर मान लीजिए कहीं न कहीं अगर आप ओनर हैं, तो आप ये सब चीजें ध्यान देंगे, लेकिन अगर आप कस्टमर हैं ना, तो ये चीज का बदलाव नहीं कर सकते हैं जाके, है कि नहीं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं, 1-2 लोग अगर आप जाके कम्प्लेंन करेंगे तो मेरे ख़याल से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमें सबसे जी, जी, सबसे अच्छी चीज यही होती है कि हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, खुद का सेहत का, अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत अगर आपकी मजबूरी है ना, तो अच्छे होटल वगैरह में खाएँ देखकर और साथ मैं तो बोलूँगा कि घर का खाना ज़्यादा खाएँ, क्योंकि अवॉइड करें। क्योंकि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना
जी। जी।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 सुनते ही नहीं हैं सुनते ही नहीं हैं, जी। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ नहीं, फिर भी मैं तो ये पूछ रहा हूँ मजबूरी हो गई मान लीजिए कि बाहर जाना है, अब खाना ही पड़ेगा भूखा थोड़ी रहेगा आदमी। मान लीजिए 3 दिन का टूर हो गया बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है उपाय आपकी नजर में कि कुछ बच सके इससे?
हाँ। जी, जी। हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल, ऐसी ही उपाय है। आप उल्टी सी उल्टी-सीधी चीजें नहीं खाएँ क्योंकि आप सफर में हैं ना, सफर में आपका अगर पेट वगैरह खराब हो सकता है कुछ भी उल्टी-सीधे चीजें खाने से, आप अवॉइड करें वो सब चीजें। आप जैसे कि देखते हैं नॉर्मल जहाँ पे अगर मान लीजिए ना सफर पर सफर पे जाते हैं ना, तो ऐसे कोई ढाबा मिल जाता है ना, जैसे घर घर के लोगो है तो ना, वो मतलब छोटा-सा बिज़नेस कर लेते हैं, उनका घर भी बगल में होता है और उन्होंने होटल कर लिया, छोटा-सा ढाबा होता है। देखा हो कभी आपने महिलाएँ रोटियाँ वगैरह बना रही हैं हाँ, तो वो सब चीजें होती हैं ना, वो सब छोटे-छोटे जगह में अगर आप खाएँगे तो आपको अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन आप कोई भी होटल अगर जाएँ ना
जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। जी। हाँ, सही बात। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बहुत, बहुत, बहुत देखा है, बहुत देख जी। हाँ, वहाँ पे वहाँ पे बेईमानी की गुंजाइश कम होती है।
हाँ, क्योंकि उनका कस्टमर जो रहता है ना, वो उतना होता नहीं है, कम रहता है। और जो टूरिस्ट्स वगैरह होते हैं उनसे उनका जो है वो चलता है ढाबा वगैरह। तो वो लोग ना कस्टमर को सेफ्टी का ध्यान रखते हैं।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी और फिर ये है ना वो खुद भी उसी में खाते हैं।
जी, जी, हाँ, बिल्कुल।
खुद के हाँ, खुद के लिए भी वहीं से खाते हैं तो आदमी जब खुद खाएगा वहीं पे, तो उसमें तो गड़बड़ करेगा ही नहीं ना, दूसरी चीज मेरी नजर में मेरा यह मानना है कि कुछ अ, आइटम फूड आइटम ऐसे चुनाव करें आप। जैसे मान लीजिए कि दाल और रोटी ले लिया आपने, बिना घी की, बिना चुपड़ी हुई रोटी ले ली और दाल ले ली, उसमें क्या मिलावट होगी?
हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और फ्रूट्स वगैरह भी खाना चाहिए, जैसे कि अगर आपको फ्रूट्स कैरी कर लीजिए और घर का खाना भी अगर कहीं जा रहे हो जी, कहीं आप कोशिश करें कि घर का खाना बना हुआ लेकर कैरी करे जाएँ, अगर ज़्यादा अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ ले लें, जो मतलब आप खा सकते है कि नहीं? अगर आपको भूख लगा हो तो फ्रूट्स वगैरह काटकर वो खा सकते हैं। लेकिन मेरे ख़याल से बाहर का खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए वो से सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के टाइम में जितना बीमारी हो रही है ना, तो ये सब मुझे खाना सही नहीं लगते, इसलिए मैंने भी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा काफी
तो हाँ, हाँ, हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, और कुछ? हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ, उससे भी चल जाता है, ठीक है वो भी। जी, जी, जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके अनुभव का मैं उपयोग करूँगा। क्योंकि मेरा ज़्यादा ट्रैवल होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अनुभव से मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मिला है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, दोबारा बात करने का मौका मिलेगा ज़रूर बाय सर बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, आपसे भी बात करके मुझे अच्छा लगा। आपका बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।